Atau petugas yang ada di sana deh, yang lagi bertugas kan mungkin mereka kayak punya ini ya, wewenang ya, buat
Mhm. Betul. Obatnya lebih khususlah kayak gitu. Makanya kalau kebiasaan seperti ini diteruskan itu kan bisa membuat kebersihan, eee, lingkungan tersebut tu tempat olahraga tersebut jadi kurang baik gitu kan, karena kan itu virus ya. Ingus, riak itu kan banyak virusnya tuh dan biasanya itu virus-virus yang nyebar lewat udara gitu. Jadi kalau, eee, kebiasaan kayak gitu, eee, terus dibiarkan nanti, eee, penyakit-penyakit bi bisa tersebar lewat udara terus juga apalagi mengganggu kenyamanan. Kan jijik ya karena lihat, iyuh, apa ini berlendir-lendir gitu, apalagi sampai keinjak, <chuckles> aduh, gitu rasanya ampun kayak gitu ya. Mmm.
Heeh heeh. Mhm mhm. Mmm. Iya iya, betul. <chuckles> Aduh aduh. Kalau keinjak mah atuh, eee, maksudnya gimana ya? <chuckles> Efeknya juga misalnya tapi kalau efeknya juga kalau misalnya didiemin terus ya pasti jadi tambah kotor ya pastinya gitu. Menurut Mas juga makanya kayak gitu ya. Jadi kayak emang kalo efeknya kita kebiasaan nih ngebiarin gitu ya, misalnya kan pasti nggak nyaman ya di kita yang punya.
Ya. Ya. Oke, gitu banget. Mhm. Iya. Nah, betul banget itu kalau kita makanya jangan sampai kita membiarkan gitu ya, membiarkan, eee, kejadian itu berulang-ulang gitu. Jadi, ya udahlah kita memang eee, kalau memang berani menegur, menegur. Kalau nggak berani ya sudah ke lewat siapa? Satpam-satpam itu, gitu sih. Itu yang memang, apa namanya, paling efektif gitu ya untuk, eee, menegur gitu, untuk apa namanya, mempersiap eee, meng buat lingkungan kita menjadi nyaman gitu.
Mhm, hmm. Mmm. Iya iya iya. Iya iya, betul betul, Mas. Heeh, kita pun ya emang harus berbondong-bondong.
Ah, kalau, Mas-nya pernah nggak mengalami situasi kayak gitu tuh? Ngelihat langsung pernah nggak? Heeh.
Kalau saya pernah sih, pernah pastinya dan, eee, mungkin ya, eee, kadang saya juga melakukannya, masih gitu. Tapi, eee, kalau saya sih lebih sadar juga gitu loh, Mas. Kalo misalnya saya di tempat umum dan emang saya lagi, eee, nggak enak, eee, badannya lagi flu gitu, eee, seringkali saya pakai ini aja, pakai masker biar emang, eee, pas lagi flu juga orang lain nggak, eee, kena gitu ya. Heeh, jadinya pakai masker terus lebih ke, eee, kalau misalnya mau bersin, eee, ditutupin dulu aja kalau misalnya pas covid aja gimana, ditutupinnya pakai baju gitu kan tangannya. Mhm.
Mhm. Ya ya ya ya ya. Oke. Mmm. Ya ya. Ya ya ya. Oke, iya. Heeh, oke. Mmm. Ya ya ya. Nah, betul, bisa juga, heeh. Gitu karena kan memang supaya tidak menyebar ya penyakitnya ya gitu. <chuckles>
Mmm. Iya iya, biar nggak eee, biar nggak nyebar juga kita kalau misalnya eee, dan emang kena baju aja kan kalau misalnya gitu mah gitu. Heeh heeh. Tapi kalau untuk, Mas-nya sendiri pernah kah maksudnya ngelihat langsung gitu?
Heeh. Betul. Iya, betul banget.